Ờ, mình hiểu. <laughs>
Niềm vui của bạ rồi sẽ là niềm vui của gia đình. Nó nó nó nó khác nhau ở cái chỗ đó.
Ừm. Ừm, hóa ra là như vậy. Ờ, mình thì mình chưa có trải nghiệm là đi du lịch một mình bao giờ cả. Tại vì mình cũng khá là sợ đi một mình này, ngại đi một mình nữa. Nên là ít người lắm á thì mình cũng chỉ đi 2 người thôi. Còn thường thường ha là mình sẽ đi theo tour, theo đoàn, theo công ty hoặc là theo gia đình á. Ờ, mình nghĩ là mình là một người rất là ham vui và mình thấy là đi càng đông càng vui. Ờ, gọi là, đi với gia đình, với cả đại gia đình á thì mình thấy càng đông người càng vui. Nên là có thể là trong tương lai mình thử một vài lần đi du lịch một mình, ơ, nhưng nó hơi hơi sợ một chút.
Ừm. Ừm. Ờ. A, vậy hả? À, ừ, ừ. Ừm. À! Ừ. Ừ. <chuckles> Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, <chuckles> đúng rồi. <chuckles> Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, thật ra À! Ừm. Đúng là mình cũng nên trải nghiệm thử, đúng hông? Mà t mình, ờ, đúng là như bạn nói á, những cái hoạt động về du lịch nè, nó sẽ, giống như là, xây dựng nên những cái sự kết nối và đồng cảm giữa những con người với nhau. Ví dụ như là bạn, ờ, đi tour chẳng hạn thì bạn có thể cùng kết nối với những người có cùng sở thích với bạn nè. Đó, bạn thay vì bạn, à, nói chuyện với, a, người nhà thì bạn sẽ được biết thêm nhiều cái câu chuyện mới về những cái con người mới, những suy nghĩ mới. Đó, mình mở rộng thêm những cái, à, cái cái vòng quen biết của mình. Cái đó cũng hay lắm á nha.
Ừm. Dù gì cũng nên thử. Ừm. Ờ, đúng đấy. Ừm. Ừm. Đúng nha. À! Ưm, ừm, đúng, đúng đó. <chuckles> Ừm. Ừm, hoặc bạn bè của mình. Ờ. Thực ra á mình cũng rất là thích như thế nên là mình cũng hay đi tour lắm. Mình là một người rất là hướng ngoại luôn nên là đi tour ấy là mình sẽ có thêm bạn bè này, thêm bạn mới này, cũng như cậu vừa nói đấy là có thêm câu chuyện về cuộc sống của người khác. Mình rất là thích nghe và mình rất là thích, à, được người khác lắng nghe nữa, thì mình rất là thích nói trò chuyện với người khác, ờ. Mình thấy đây cũng là một cái trải nghiệm, ừm, rất là ô kê khi mà mình đi du lịch ha!
Ừm. Ừ. Ờ. À! Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừ, đúng rồi. <chuckles> Ừ, rất là hay, đúng hông? Ừm, đúng rồi, khi mà Ừm, ừm, ừm. Ừm, đúng, chính xác. Khi mà mình đi một mình như thế, giống như là, mình á hả, khám phá thêm một cái khía cạnh mới của bản thân. Đó, giống như là, mình bước ra khỏi vùng cái an toàn của mình nè, mình có cơ hội mình nhìn lại chính mình từ một cái góc độ mới hơn nè.
Ừm. <chuckles> Đúng đó. Ừm. Đúng rồi.

Ồ, cái này là một cái câu hỏi khó ha. Mình thấy là tùy lúc ấy. Tại vì nhá, đôi lúc ấy, mình cảm thấy quá là mệt mỏi đi mình không muốn trò chuyện với ai cả á, thì nên đi du lịch một mình, trải nghiệm cá nhân mình thôi. Và nếu mà, ừm, ừm, cảm thấy là bản thân mình có đủ sức khỏe này, có đủ sự gan dạ, gan góc này để đi du lịch một mình ạ, thì cứ đi và trải nghiệm một mình thôi. Đó, còn cậu thì thấy sao?
Ừm. À, ừm, ừm, ừm. Ờ. Ừ, ừm. Ừm. À. Ừm, ừm. À. Ừm. Ừm. À. Ừm, cũng hay nha. Mình á, thì cũng có cả hai cái trải nghiệm là đi cá nhân và đi cùng người khác. Nhưng mà những cái mà mình đi cá nhân á thật ra nói là cá nhân thì cũng hông phải. Bởi vì, ờ, những cái vùng đất đó mới cho nên là mặc dù mình đi một mình, nhưng mà mình đi theo theo đoàn bạn ơi, mình đi tour á. Đó, đó, kiểu như vậy. À, kiểu như vậy, thì, à, ừm, mình nói chung là cũng có trải nghiệm cũng khá là riêng tư. Đó, đó. Còn bây giờ á, thì mình lại thường hay, ơ, đi chung với gia đình nhiều hơn. Đó. Ừm, ừm. Tại vì bây giờ có gia đình rồi, có con cái rồi, hông thể nào mà mình bỏ đó mình đi một mình. <laughs> Đúng hông, đúng không? <chuckles>
Ừm. À, vậy ư? Ừm. Dạ Ừm. À rồi, rồi mình hiểu. Ừm. À, thì bây giờ thì ừm. Ừm. <laughs> Thế thì theo theo bạn thấy á, là đi với gia đình, à, hay là đi một mình thì nó vui hơn?
Ừm. Ừm, ừm. À, đúng rồi. Mỗi, a, mỗi cái tình huống á, thì nó mang đến những cái trải nghiệm khác nhau, bạn có đồng ý hông? Khi mà mình ờ, ừ, khi mà mình một mình thì, à, đúng là cái cảm giác của mình c sẽ có những cái lúc nó hơi buồn buồn thiệt. Đó, nhưng nhưng mà nếu mà bỏ qua cái mặt cảm xúc đó thì cái sự cảm nhận của mình ở trong chuyến đi nó rất là rõ ràng. Đó, nó nó rất là như thế nào nhỉ, nó nhất rất là đụng chạm và nó rất là nhiều kỷ niệm luôn. Bởi vì mình thực sự mình có thể, gọi là, tận hưởng từng giây phút một.
Ừm, công nhận đấy. Ừm. <laughs> Nhưng có những lúc ừm. Ừm, mình hiểu. Ừ. <chuckles> Ờ. Đúng, đúng nha, đúng nha. Tập trung vào từng g giây phút một. Ừm.
Ừ, còn nếu như mà bạn đi cùng người khác, với gia đình, với con đi, thì bạn chỉ tập trung vào con của bạn là chủ yếu à.
Đúng.

Ồ, vậy sao? Mình thì vẫn đi có 1 lần thôi. Thì mình đi cùng với người bạn thân của mình nè. Và mình cảm thấy là khi mà mình dành thời gian, ờ, lên kế hoạch du lịch nè, đi du lịch người bạn thân của mình ấy thì mình cảm thấy rất là trân trọng khoảng thời gian đó. Ờ, khi đi về mình, ờ, ừm, thấy là những cái tấm ảnh ấy đôi lúc nó không cần phải chụp đẹp, chỉ là có mình, có bạn thân mình ở đấy thôi thì mình sẽ nhớ cái kỷ niệm mãi. Ờ.
Ừm. Ừ. Ủa, vậy hả? <laughs> Ừm. Ừm. Ừ. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. À. Ừm, ừm. À, còn mình á ha thì, à ừm, mình thì thật ra mình cũng đã có rất là nhiều chuyến đi rồi nhưng mà có một cái chuyến đi mà làm cho mình, gọi là, à, nhớ nhất luôn thì đó là, giống như là, một cái chuyến đi mà mình, ờ, kết hợp giữa cái việc, gọi là, à, đi từ thiện, à, với cái việc là thăm một vùng đất mới cùng một lúc luôn. À, thì đó cũng là một cái nơi mà mình chưa bao giờ đến nè, thì, ờ, sẵn thì m mình, à, cái dịp đó mình đi từ thiện thì mình cũng tranh thủ một ít thời gian để mình đi, à, thăm thêm những cái ừ, cảnh đẹp chút xíu. Thì thật ra trong cái chuyến đi đó á, thì mình cảm thấy rất là ý nghĩa luôn, bởi vì, ờ, mình đã, ờ, đến và gặp được, à, những cái cảnh đời rất là khó khăn. Đó, nhưng mà cái nghị lực và cái ý chí của họ á thì rất là mạnh mẽ luôn. Cho nên thật ra sau cái chuyến đi đó á thì mình đã nhìn cuộc đời một cách rất là khác đi, mình cảm thấy là mình cần phải tăng thêm những cái năng lượng tích cực ở trong cái cuộc sống của mình. Bởi vì thật ra còn rất là nhiều người khó khăn, nhưng mà họ vẫn rất là cố gắng mỗi ngày thì không có cái cớ gì mà mình lại, gọi là nhụt chí cả, đúng hông? <laughs> Ừm. Ừm.
Đó, không biết rồi bạn thì sao ạ? Ừm. Ồ, thế thì tốt quá. Ừm. Dạ. À. Ồ, ý nghĩa quá ha. Ừm. Ừm. Ngắm nghía một chút. Ừm. Ờ. Ừm, công nhận đấy. Ừm. Đúng, mình hiểu. Ừm. Ồ, đúng nhỉ! Ồ. Rồi, ừm. Ừm. Công nhận đó. Ừm. <laughs> Ồ, đúng đấy, đúng đấy. Mình thấy là khi mà á mình nhìn thấy những cái cảnh đời như vậy thì bản thân mình sẽ cảm thấy là ôi mình thật là may mắn quá đi, mình còn có gia đình, ờ, hậu thuẫn này, mình vẫn còn được may mắn được đi học này, được, ờ, đến trường mỗi ngày có gia đình và bạn bè ở bên thì thực sự là may mắn quá lớn. Ừm. Câu chuyện của bạn làm cho mình rất cảm động đó. Ừm, đúng nha.
À, ừ. Ừm. Ừ. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, thật ra là mình vẫn còn đầy đủ hơn rất nhiều người, đúng hông? Ừm.
Ừm, vậy mà khi đi du lịch á thì ừm, khi đi du lịch á thì bạn thường học được điều gì về bản thân hay là về thế giới xung quanh không?
Ừ, thế thì hả, bạn đi du lịch á ừm.